Esatto. E poi, ehm, abbiamo, ehm, deciso di, ehm, diciamo, abbiamo la lavastoviglie, però dato che siamo in 2, abbiamo deciso di utilizzarla nel momento in cui soltanto, ehm, magari abbiamo degli ospiti a cena, i piatti sono talmente tanti che, ehm, magari non ci va di lavarli, quindi soltanto in quel momento facciamo la lavastoviglie, ehm, e sennò
Mh. Okay, quindi cercate di di limitare anche il consumo d'acqua e soprattutto anche elettrico, causato dalla lavasto
Esatto, e e anche diciamo di sapone, che comunque sia, eh, fanno dicono tanto che le capsule per le mhmm, per le le lavastoviglie, insomma, sono beh, sono buone, sane eh, è invece poi in realtà, sotto sotto, se uno va va a indagare non non so quanto siano proprio sostenibili, ecco. Già che sono già che si presentano con involucri di plastica; già, uhm.
Mh. Mh, okay, quindi tu dici che alcune cose che vengono spacciate per sostenibili alcune volte, ecco sono magari più manovre pubblicitarie, piuttosto che azioni legate veramente all'interesse verso la sostenibilità. Okay, quindi cerchi anche di di acquistare con con spirito critico e quindi ci sono altre cose, oltre lavastoviglie, lampadine che mettete in atto?
Esatto. Esatto, esattamente. Eh, sicuramente un'altra cosa che abbiamo deciso è di fare la lavatrice nel soltanto nel momento in cui il cesto dei panni è è pieno. Quindi, se, ehm, magari, ehm, non so, uhm, il cesto dei panni è a metà, non vale la pena, diciamo, fare una lavatrice per soltanto magari due due indumenti. Esatto, esatto. Quindi cerchiamo di sfruttare al meglio il carico della lavatrice in modo da farla solitamente la facciamo boh, forse 2 volte a settimana, poi dipende ovviamente dalle temperature, se piove, se ti sporchi; però generalmente, ecco, cerchiamo di aspettare che, ehm, il cesto dei pieni sia dei panni sia pieno e e poi mandare la lavatrice. Un'altra cosa che magari, ehm, cerchiamo di evitare, soprattutto diciamo io, è quello di lavarmi tutti i giorni i capelli, perché comunque sia, oltre oltre a far male ai capelli, ma, ehm, cons si consuma più acqua, quindi i capelli, cioè non Esatto.
Erto, per solo la metà magari del carico che invece c'entrerebbe. Ah. E anche prodotto, certo, quindi c'è proprio uno uno spreco dal tuo punto di vista di ehm, di varie risorse. E, ehm, prima mi hai parlato di lavatrice e, mh mhmm, tu in casa, mhmm, tendi a possedere a ese ad esempio anche lava ehm, asciugatrice, questi elettrodomestici che rendono la v un po' più semplice. Se li possiedi, come li utilizzi, invece se non li possiedi, ehm, magari è guidato anche questo da un desiderio di pesare un po' di meno sull'ambiente e quindi magari di utilizzare, ecco, il sole per asciugare i panni invece dell'elettricità?